Kesinlikle bağ kuruyor ve bu çok güzel bir bağ. Ben beni iyi hissettiriyor en azından. Eee, ben iyi hissediyorum ya, eskileri dinleyince, izleyince, emm, b bana çok iyi geliyor, eee, ama, hani, eee, dö bu bir bu döngü, eee, tabii ki yeniliklere açık olmak zorundayız. Eee, o yüzden olabildiğince yeni şeyler de dinlemeye çalışıyoruz çünkü şans veriyoruz. Eee, mesela Evrencan Gündüz'ü çok severiz eşimle. Eee, bence yeni dönemde, eee, gerçi o da bir rockçının oğlu ya, Asımcan Gündüz'ün oğlu yine. Eee, Evrencan gerçekten iyi iş çıkarıyor, çok yaratıcı, çok iyi besteler yapıyor, iyi bir gitarist, iyi bir vokal. Emm, Sena Şener var mesela
Hı hı. Anladım. Hı hı. A! Evet. Hı hı. Evet. Hı hı.
yenilerden, o da çok iyi. Eee, ya aslında yenilerden de dinliyoruz bir şeyler, i iyi iş yapanlar var. Eee
Evet, Türk olarak söyledin ama, hani, aslında, eee, dünya çapında böyle klasik efsanevi gruplar var. Mesela Black Sabbath gibi, eee, Iron Maiden gibi, Metallica'yı zaten dedik, Megadeth gibi. Sen de, hani, yurt dışındasın ya da, aaa, hani, grup olarak aslında ama, hani, e endüstriyel metalin en bilinen temsilcilerinden Rammstein var, eee, Slipknot var. Eee, onlar, hani, biraz daha modern geçiyor ama Marilyn Manson var.
Tabii. Tabii. Tabii. Hı hı. Ah! Evet, tabii. Tabii. Müthiş, eee, evet o da deli. Eee Hı hı.
He he, sen sen de ay ben de, hani, eee, sonuçta şey de var, al farklı alt türler de var folk metal gibi, death metal gibi. Senin, hani, eee, klasikçi misin, modernci misin yoksa, hani, o diğerlerinden misin?
Tabii.